Avec les difficultés que rencontrent, en ce moment, les adolescents, justement, dans l'apprentissage de nouvelles matières ou, justement, s'ils veulent, heu, s'améliorer sur certains sujets, qu'est-ce que tu pourrais leur donner, toi, comme conseil?
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Effectivement, il y a de je dirais, de même de de manière plus récurrente, effectivement, les ados ont des difficultés à l'école. Heu, c'est un c'est un point assez, heu, important à soulever. Hem, alors, moi-même, étant, heu, que j'étais au collège-lycée, voilà, j'étais pas, heu, le le plus doué de la classe, donc heu. Et puis, par la suite, voilà, j'ai fait les études supérieures et là, je me suis bien recadré et je donne des petits conseils à mes neveux et nièces, qui sont aussi au collège-lycée. Donc, heu, voilà, je pense que j'ai une petite expérience, effectivement, pour heu heu, pour, heu, favoriser l'apprentissage ouais, ouais, ouais.
Oui. <chuckles> Oui. OK. Ah, c'est super! Ouais, et du coup, toi, justement, qu'est-ce que tu as mis en place, à l'époque, heu, quand tu étais adolescent, qu'après tu t'es amélioré, qu'est-ce que tu as pu mettre en place au cours de ta vie?
Heu, bah, je me rendais compte que, hem, heu, ne pas se faire ne pas laisser trop distraire, heu, par les activités, c'est-à-dire, notamment, bah, les technologies, hein, de nos jours, on on baigne dedans. Donc heu ouais, ouais, ouais, essayer de réguler, heu, surtout qu'au collège-lycée, maintenant, quasiment tout le monde a un téléphone et heu, le soir pareil, voilà, on est attiré par ces choses. Donc, déjà, maintenant, ouais, ce serait de de réduire ces activités-là
Oui. Oui, carrément. Mmh mh. Oui. Oui.
et hem après, bon, ça ça l'éducation parentale a un rôle aussi, hein, heu, faut pas oublier
Ah, oui, ça, c'est sûr! Oui.
et voilà, ça fait partie de la routine de de se concentrer dans dans dans ces matières, dans dans son travail, heu, scolaire, et puis, bah, se dire que c'est pour, heu, pour mon avenir. Heu, avoir, en fait, ce ce petit déclic de conscience, se dire que ça, c'est c'est pour ma vie plus tard, donc je dois faire un effort pour continuer.
Et justement, quand est-ce que toi tu as eu le déclic et qu'est-ce qui a entraîné ce déclic?
Heu <blows air> bah pour ma part, comme dit voilà, c'était pas, heu, le meilleur exemple, mais j'ai j'ai eu assez ta assez tardivement, mais que au au au lycée, soit dernière année de terminale pour le bac. Voilà, heu, c'est déjà ils mettent la assez la pression, hem, aux élèves pour, heu, pour y aller à fond donc heu, moi, j'ai eu ce déclic, heu, après certains mauvais résultats et je me suis dit: «Bon allez maintenant, faut que je me bouge, heu, j'y vais». Et heu, puis ça a pas mal aidé justement mentalement de, heu, bah, de poursuivre, heu, de manière plus plus posée, plus plus réfléchie. Et puis après, bah, j'ai eu de meilleurs résultats sur les bacs blancs et heu, voilà le bac, bah, j'ai pu l'obtenir, heu, haut la main, au final.
Ouais. D'accord. Ouais. Ouais. Ah super.
Ouais, ouais, donc, heu, voilà. Après
Et du coup, est-ce que tu penses que, mmh, s'il y avait moins accès, heu, bah, au téléphone, aux écrans, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui les adolescents apprendraient mieux? Ou est-ce que tu penses c'est juste une question de génération, heu? Et qui ont juste ils ont juste du mal à aujourd'hui à à s'accrocher à l'école, ils sont désintéressés?
Ouais, bah, c'est c'est un peu les 2, heu, forcément oui, c'est générationnel, hein. Heu, comme je le dis, maintenant, ils baignent directement dedans. Et puis, heu, bah, le fait d'être trop sur les écrans, trop sur le téléphone, distrait, au final ça, mmh, ça ça pose problème à des des choses assez basiques. C'est-à-dire, heu, dormir. Tout simplement dormir, c'est très important surtout quand on est, heu, adolescent. Et heu, bah, d'être encore sur le téléphone avant de se coucher ou ou même, heu, la journée, bah, on met à le cerveau un peu déconnecté et puis ça p perturbe le sommeil. Donc ça, c'est important de dormir suffisamment et de bien dormir. Donc heu, ouais
Oui. Mmh mh. Oui. Mmh justement est-ce que tu as des conseils à donner pour réduire le temps sur les écrans? Pour une personne, tu vois, qui est accro, par exemple?
Ouais, bah, justement, hem, alors il y a les horaires de sommeil à respecter, c'est-à-dire, heu, de coucher. Heu, je sais pas un adolescent de, heu heu 14-15 ans, bon, on va pas le coucher plus tard que que, allez grand max, 22:00 si on part du principe qu'il se lève à 6:00 pour avoir 8 heures de sommeil. Et, heu, on va lui couper les téléphones, heu, au moins 1 heure avant.
Mmh mh. Oui. Mmh mh. D'accord.
Ouais.
Donc toi tu tu incites plutôt les parents à venir, heu, couper, heu, les les les écrans et cetera? Et forcer les les adolescents à se coucher à l'heure et cetera quoi?
Ouais. Voilà, ouais, c'est ça. Effectivement, les parents jouent un grand rôle. Et puis, bah c'est c'est ce que l'adolescent, sinon il va il va pas trop se réguler lui-même. Heu, comme dit, c'est un peu une addiction, comme tu l'as aussi bien dit. Donc heu. Ouais ouais, il faut faut un intervenant extérieur, donc heu, le le rôle du parent justement. Et puis après, bah, c'est pareil pour, heu, pour toutes les choses basiques, hein, comme je l'ai dit, heu heu, avoir une nourriture saine. Heu, voilà, par exemple, riche en oméga, heu, pour la concentration, pour la mémoire. Heu, voilà tout en gros pour, heu, être en bonne santé, heu, faire aussi des activités sportives. Tout ça, ça fait partie du du processus pour bien apprendre.
Oui. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Mmh. Ouais, carrément. Ouais, c'est vrai. Et du coup, hem, est-ce que tu penses qu'il y a des méthodes, heu, qui sont plus utiles pour certaines matières? Ou est-ce que ça fonctionne pour, heu, pour toutes les matières confondues?
Heu, bah c'est vrai que que moi à mon époque, heu, maintenant je sais plus trop. Bon quand je demande à mes neveux et nièces, c'est plus trop le cas, mais nous, voilà, on se tapait, heu heu, 3-4 heures, heu, de de philo ou de maths d'affilée et ça c'est un peu contre-productif. Heu, parce que j'ai vu par la suite, heu, avec mon propre expérience ma propre expérience que c'est mieux de faire des petites séances courtes de, heu, admettons 45 minutes, grand max 50 minutes, et puis après, heu, une pause de 10-15, heu, voilà pour pas justement surcharger le cerveau
Oui. Mmh mh. Ouais. Mmh.
et heu, ben, par exemple, il y a la méthode, heu, Pomodoro, hein, que j'utilise encore actuellement, heu, dans l'apprentissage des langues, heu, on fait, heu, on programme 45 minutes, après 15 minutes de pause. On refait 45 minutes, et ça permet, justement, de maintenir le cerveau éveillé, sans trop tomber dans la lassitude, heu, voilà. Ça marche plutôt bien.
Mmh mh. D'accord. Ouais c'est intéressant ça. Ah oui ça c'est super! Et du coup qu'est-ce que tu pourrais toi conseiller par exemple aux parents ou aux professeurs s'ils devaient mettre en place, heu, de nouvelles méthodes d'apprentissage. Est-ce que tu aurais quelque chose toi, à leur conseiller aujourd'hui? Heu, justement comme tu me disais par exemple, heu heu, toi tu avais 3-4 heures d'affilée, heu, de de philo. Est-ce que, heu, il faudrait peut-être, heu, changer les choses aujourd'hui pour, heu, améliorer la concentration des adolescents?
Mmh mh. Ouais. Oui, oui, carrément. Heu bah, par exemple, heu, pour les parents, pourquoi pas, heu heu, bah, déjà ne pas les forcer à faire des devoirs sur 1 heure ou 2 heures d'affilée. Heu, ouais, il y a encore beaucoup de parents qui sont assez stricts et qui disent, heu: «Maintenant, tu fais tes devoirs jusqu'à et t, et jusqu'à ce que t'aies fini». Et heu, ils ils leur laissent pas de pause. Donc ça, c'est c'est comme je dis, c'est contre-productif. Il faut laisser des pauses, sinon l'enfant, bah, il va pas l'ado, il va pas du tout pas du tout vouloir, heu, les faire. Et en tant que professeur, bah, je dirais, heu, diversifier les sources. Heu, ne pas faire que du texte écrit. Heu, utiliser maintenant, en classe. Ouais, en classe, on a du du tableau blanc numérique, on a des ordinateurs, projecteurs. Voilà, de de varier un peu les sources pour, heu, re remotiver l'élève.
Ouais. C'est vrai ça. Ouais. Mmh mh. Ouais, c'est vrai ça. Ouais. Ah oui oui, carrément. C'est vrai que ça, ce serait super intéressant pour les élèves. Heu, en fait, ils ils ils verraient ça sous un autre format et c'est ça serait plus intéressant pour eux. Et du coup, est-ce que tu penses que, mmh, tu vois, dans d'autres pays, heu, il y a les devoirs, ça n'existe pas? C'est-à-dire qu'une fois que l'enfant est rentré et il a terminé, heu, sa sa journée de sa journée d'école. Est-ce que tu penses qu'il faudrait aussi mettre en place ce genre de choses en France?
Ouais. Mmh mh. Ouais. Heu, pourquoi pas pourquoi pas? Heu, faut voir si les les études en France s'y s'y feraient. Heu, mais moi, je sais, par exemple, heu, comme j'ai un peu grandi aussi en Allemagne, heu, nous, on avait on on déjà depuis le plus jeune âge, depuis des années, ils appliquent ça. C'est-à-dire que ils surchargent pas une journée d'un écolier. Parce que c'est vrai qu'un écolier, bah, un ado chez nous, il fait, heu 08:00, heu, 17:00 en moyenne. Heu, et là-bas, bah, je faisais 08:00 13:00. Et puis l'après-midi, c'était, heu, quelques heures consacrées au au sport, aux devoirs, et puis après, bah, c'était toute la soirée tranquille. Et c'est vrai que chez nous, bah bah, au final, ils rentrent de l'école, heu, ils ont peu de temps et puis, la soirée, il faut qu'ils refassent les devoirs. Donc, c'est c'est du matin au soir, au final, non-stop. Heu donc, on peut se mettre à leur place aussi, c'est c'est pas évident. Ouais ouais ouais.
Ouais. Ouais. D'accord. D'accord. D'accord. Ouais, ça, c'est sûr. Et justement, toi qui parles du modèle allemand, heu, quand l'après-midi tu dis que vous faisiez du sport et heu, et les devoirs, c'était dans le cadre de l'école? C'est-à-dire que t'étais encore au sein de l'école ou c'est il faut rentrer chez toi à 13:00?
Mmh. Ouais. Ouais. Heu, non ça dep bah, ça dépendait. On pouvait, heu, faire le sport, heu, au gymnase du du collège lycée, hem, alors, là, pendant 1 heure admettons ou 2 heures. En fait, c'était un peu libre. Et puis après, non, on rentrait chez soit, heu, à 15:00 déjà, pour les devoirs, heu, ou faire ce qu'on voulait. Mais voilà, en général c'était on on savait. Ouais, on savait c'était plutôt ancré dans la culture de faire les devoirs l'aprem, heu, tranquillement, quoi.
Ah. Ouais. Ah, c'est intéressant. OK. Et heu, justement, est-ce que, heu, quand tu compares le modèle français et le modèle allemand, tu penses que, chez eux, le modèle est plus, hem, favorise mieux l'apprentissage pour les adolescents ou pas forcément?
Mmh mh. Ouais, je dirais quand même que oui. Heu, ils sont plus, heu, ils s'adaptent plus. Heu, ils essaient de de changer de ils restent pas comme chez nous, voilà, avec des, heu, des méthodes rudimentaires, heu, à l'ancienne. Heu, ils se ils développent bien plus que nous et ils changent, ils innovent. Hein, c'est ça, en fait, ils innovent bien plus rapidement. Et heu, ouais, c'est de ce que de ce qu'on regarde encore dans les stats, heu, dans les oui dans les données les statistiques, ça marche plutôt bien, effectivement. Ouais.
Oui. Mmh. Ouais. D'accord, ça, franchement ça, c'est super intéressant, heu, de pouvoir comparer, heu, plusieurs modèles et pourquoi pas, s'en inspirer, tu vois? Ca serait ça serait bien que la France s'inspire aussi, heu, et change heu, et change un peu les méthodes. Justement, aussi dernièrement, ils ont réformé aussi, heu, par exemple, toutes les filières, heu, au lycée. Qu'est-ce que tu en penses, toi, heu, de de de cette réforme? Est-ce que tu penses que, justement, ça mmh, ça permet aux adolescents de mieux apprendre, heu, ou pas forcément?
Ouais. Mmh. C'est ça. Ouais. Heu, pff, oh, moi, je pense que ça ne change pas grand-chose, heu, dans la mesure où, heu, la la la méthode, heu, d'ap d'apprentissage de l'adolescent est plutôt propre, heu, à lui-même et à ses parents. Heu, après, heu, voilà, ce qui se passe au lycée, heu, s'ils changent des matières ou les conditions d'examen, ça ça ne change rien. Mais heu, je veux dire heu, et je reviens aussi sur un point où la technologie est bien présente.e Heu, bien qu'il y ait ces réformes et tout, les l'adolescent, par exemple, il peut di il peut utiliser ces technologies-là. Alors voilà, on a parlé qu'il passe beaucoup de temps sur les téléphones, mais il peut s'en servir, heu, à des fins éducatives. Il y a plein plein d'applications qui permettent de, heu, de travailler, heu, de manière, heu, ouais, éducative, ludique aussi. C'est ça c'est ça, en fait, l'aspect ludique qui plaît.
Oui. Mmh. Ouais. Mmh. Ouais. Ouais, ouais, ça, c'est sûr.
Donc heu, pourquoi pas s'en servir?
Et est-ce que tu penses que, par pour un pour un adolescent, heu, qui a un manque de concentration, qui a du mal à se concentrer, que ça soit en cours ou à la maison? Est-ce que tu as des méthodes, heu, très claires à suivre qui pourraient l'améliorer sur ce point?
Mmh mh. Hem mmh. Ça, c'est intéressant. Heu, c'est un peu au cas par cas, je dirais mais heu, bon, on va pas trop aller dans les dans les compléments alimentaires, heu, voilà, je pense je pars du principe que tout le monde a a une mémoire, heu, heu, plus ou moins identique, heu, tout le monde a les capacités. Hem donc donc après, pour mieux retenir, heu, ouais, il y a aussi des applis, heu, du style, heu, Anki qui qui fonctionne par système de flashcards. Heu, c'est-à-dire que, heu, c'est c'est justement un des meilleurs moyens pour mémoriser. C'est-à-dire que tu mets tes cours, heu, sur une carte, heu, ou des notions, des définitions et ensuite la carte se retourne avec, heu, heu, bah les les autres notions qu'il faut connaître. Par exemple, une date, bah, sera reliée avec, heu, un texte que tu auras écrit de di de de 10 lignes. Et c'est en fait de faire de ouais, c'est par exemple de faire des petites sessions, heu, plusieurs fois par jour ou par semaine de quelques minutes hein, pas besoin de beaucoup et ça, bah, c'est en fait, c'est un travail de de répétition et répétition, et la mémoire, bah elle se travaillera énormément et tu retiendras, heu, justement, heu, très facilement et ça marche plutôt bien ouais.
Oui. Mmh. Oui. Oui, je suis d'accord. Mmh mh. D'accord. Ouais. Ah OK c'est intéressant ça. Mmh. OK. OK ouais donc en fait, heu, d'après ce que tu dis, faut favoriser quand même la répétition, pour qu'aussi l'adolescent, heu, beh, finisse par, heu, savoir se concentrer quoi. Et si un ado a du mal à s'organiser, en fait il a une très bonne concentration, pas de problème mais heu, tu vois avec, heu, toutes les matières confondues, avec, heu, tous les devoirs, heu, tous les examens qu'il a à passer, il arrive pas à s'organiser. Est-ce que tu as des méthodes justement d'organisation?
Ouais. Ouais. Mmh mh. OK. Ouais, bah déjà il faut, il c'est important de se dire n heu, qu'on ne va pas on va pas réussir à tout faire, heu, admettons en 1 semaine ou 2 semaines. C'est pour ça qu'il faut, heu, planifier, heu, organiser un petit planning réaliste. Hem, voilà, on se dit: «Heu, bon allez, là aujourd'hui- aujourd'hui, j'ai une journée surchargée, heu, je vais pas encore forcément me mettre, heu, 3 heures, heu, de devoir à la maison» heu, par exemple, les mercredis en général, ils ont, heu, l'après-midi libre, ils ont aussi les week-ends, donc essayer de de de n de planifier plus de de petites sessions de révision, bah des journées, heu, moins lourdes pour, heu, pour justement réussir à gérer sans sans aller dans dans le burn-out.
Mmh. Ouais. Ouais. Ouais. OK. C'est vrai. Ouais. Ouais en fait, heu, pouvoir se dégager du temps quand ils ont justement du temps libre, en profiter pour avancer alors que les journées pleines, heu, justement il faudrait plutôt se reposer, c'est ça que tu préconises?
Mmh mh. Ouais, c'est ça et puis, bah après, voilà, pas pas tout non plus, heu, consacrer aux loisirs. Voilà, il y a les amis, il y a les sorties. Mais heu, tant qu'on est à l'école, voilà, il faut se dire, heu: «Allez je me consacre, heu» même si c'est qu'une demi-heure hein, une demi-heure de révision par-ci par-là. Heu, voilà, pour perm pour, heu, pour rester justement dans le rythme et puis, heu, heu, dans le pli dans le p respecter le planning qu'on s'est fait.
Mmh. Oui. Beh tu vois c'est vrai que c'est super intéressant et à c'est vrai qu'actuellement il y a même plusieurs professeurs qui disent que le niveau, heu, général des des enfants et même des adolescents a diminué par rapport à plusieurs années, si on compare à d dix ans ou 20 ans, heu, avant. Et c'est vrai qu'il faudrait comme tu dis mettre en place toutes ces petites choses et après peut-être, au fur et à mesure obtenir quelque chose, heu, voilà ben, au moins rétablir le niveau qu'il y avait à l'époque quoi.
Mmh. Ouais. Ouais. Tout à fait, oui oui. Effectivement, le niveau est est en baisse, heu, en France, heu, comparé aux autres pays, hem
Surtout par exemple sur les matières q heu, scientifiques comme les mathématiques, la physique et cetera, a priori le niveau commence à être quand même assez catastrophique en France et pourquoi pas justement s'inspirer de certains modèles, heu, comme le modèle allemand ou même, heu, les modèles heu, je sais qu'en Corée par exemple ou même en Chine, heu, ils ont une une toute autre manière de faire quoi.
C'est ça. Oui. Effectivement, oui. Mmh mh. Oui bon là c'est un peu l'extrême. Là-bas ils travaillent, heu, les étudiants ils font 50 heures semaine donc c'est c'est vraiment de la surcharge mais c'est vrai que s'inspirer d oui oui, oui, oui, ouais voilà en fait copier un peu, heu, certains modèles hein, comme dans les pays scandinaves aussi. Après voilà, c'est c'est c'est tout un travail aussi de l'étudiant, heu, par exemple avec mon neveu, ben, il est assez stressé aussi pour les exams et donc ça ben ça ça aide pas ou même dans pou avant d'a d'aller à certains cours avant de participer à certains cours, il est toujours stressé et pareil donc je lui ai dit: «Fais fais des petits, heu, des petits exercices de rép de de respiration quoi heu, inspirer, expirer, ça c'est la base».
Mouais. <laughs> Ouais mais s'en est inspirer ouais. Mmh mh. Ouais. Ouais. Oui en fait au moins, heu, gérer son stress, ça pourrait lui permettre aussi de mieux se concentrer et d'y aller un peu plus sereinement quoi.
Ouais voilà, c'est ça effectivement. Et puis ils appréhendent trop l'école aussi et heu, voilà, c'est c'est une étape, faut se dire que c'est une étape. Et puis, heu, maintenant, comme je l'ai dit, il y a il y a plein de manières, heu, p plein d'astuces pour, heu, pour, heu, pour a heu, améliorer l'apprentissage, q hein que ce soit le travail de mémoire ou avec toutes les applis, pour nous faciliter un peu, heu, la vie. Et puis aussi l'IA, hein, on peut s'aider un peu de l'IA pour, heu, p pour s'aider, si on bloque sur certains points. Donc, ils ont toutes les les capacités en main, les cartes en jeu, les cartes en main, je veux dire donc heu, maintenant c'est c'est aussi à eux de jouer, heu
Mmh. C'est ça. Mmh. Je suis d'accord.
Voilà.
C'est à eux de faire les bons choix maintenant. Beh, écoute je te remercie pour cet échange super agréable et intéressant.
Ouais. Oui, bah merci à toi pour ces questions et puis bah, ça m'a fait un peu plaisir de partager ces ces astuces pour, heu, pour un ado. Merci à toi.